Ah, puwede kang mag-compute ulit <chuckles> kung ilan yung mawawala sa'yo sa isang araw versus yung sabi mo nga na mababawa mababawasan, ah, sa isang araw dun sa volume and then, um, hindi ako yung mag-de-decide ikaw pa rin yung mag-de-decide kung sa tingin mo, eh, okey sa'yo <chuckles> na yun nga yung isang araw. Pero maganda rin kasi yung alam mo 'yon yung isang araw, para kahit papano yung mga hindi mo kayang gawin ng maikli lang kasi 'yon nga mga micro and mini breaks mas mabibigyan ka rin ng chance na gawin 'yon at the same time yung katawan mo, ah, mas mahaba din yung pahinga niya. Ah, puwedeng mas mahabang tulog 'yon din, 'yon nga, ah, yung mga ibang chances, ah, minsan, naka-focus lang kasi tayo din sa 'yon nga mga monetary gain, which is kailangan din sa sobrang taas <chuckles> ng mga bilihin ano. Pero yung long term, long term gain, 'yon minsan nakakalimutan natin 'yon, which is puwede mong i-consider pag nag-decide ka.
Okey 'yan, compute. Hmm, okey. Ah, okey. <chuckles> Hmm, true. Ay, okey. Mm. Hmm, totoo, hmm. Ayan nga 'no, sige, um, i-che-check ko niyan para, um, kung ano lang yung kaya ko 'no, kasi nga iisa iisang mal malaki din mawawala 'pag isang araw 'yong makuha sa akin, pero sige, um, i-che-check ko din kung ano 'yong ano lalawakan ko din 'yong pagtingin ko. Kasi madalas ang tingin ko lang instant nakita, kung gaano kadami kikitain ko per week gan'yan. Pero in the long run pala baka magkasakit ako alam mo 'yon, ah, baka dun din yung lahat ng pinaghirapan ko dun din mapunta. Hirap na din, 'di ba parang ayoko din mag kasi naranasan ko 'yan, eh, yung bigla ako naospital tapos ang pinayaman ko talaga doktor, hindi talaga yung ano hindi talaga yung kalusugan ko, eh, mm.
Tama. Mm. Mm, oo. Actually, oo meron, meron nga yung kwan, eh, alam mo 'yon yung siguro naisip mo na rin 'yon na sana nag-staycation ka nalang kasi same lang din yung nagastos mo sa sa hotel, compared dun sa hospital room mo, 'di ba.
Correct. Mm, true. Tama, Diyos ko parang, eh, 'di ba parang kaya ko pa nga ng ano, eh, sa mga magagandang tourist spot nun, eh, kung, kung, kung talagang pinahinga ko correct, kaasar. Ah, pero ito matanong kita, paano ko kaya i-aano 'yon, paano ako kaya ikokondisyon yung sarili ko kasi, um, ang nangyayari di okey naman ako 'no, gusto ko naman ng pahinga din. Pero 'pag nagpapahinga ako nagi-guilty naman ako. Naiisip ko pa din 'yong kikitain, paano ko kaya ikokondisyon 'yong sarili ko na alam mo 'yon, ah, mag-focus lang sa pahinga. Yung parang hindi, kasi minsan ang nangyayari sa akin halimbawa nanonood na ng Netflix 'no gan'yan na sa kalagitnaan tapos medyo boring. Ini naiisip ko tuloy yung trabaho sabi ko mag-log in kaya ako saglit para kumita pa ng dollars. Pa'no ko kaya madidisiplina yung sarili ko 'pag gano'n?
Mm. Dun mo ginastos. Mm. <chuckles> Mm.